個人的に少し悩んでいることがありまして、割とちょっと個人的になんか自分自身のなんか時間とかを割と取りたい、なんか、ところはあるんですけど、結構なんか、まあ、あの、仕事の場の仲間ですとか、まあなんか友人とかになんか、ああなんか、どこどこなんか飲みに行かないとか、なんか相談あるんだけど、ちょっとあの、話聞いてくれないかなみたいな誘いとか、まああるじゃないですか、まあだいたい、まあ交友関係あれば。なんですけど、正直ちょっとあんまりなん断るのがあんま得意じゃなくって、割となんか自分の中でちょっと、ああ、なんか今日は疲れてるんだけどなって思いがありつつも、いや全然行く行く、熱いわ、飲み会とか、とか言って、もう全然行っちゃうんですよ。別に、そんな行きたくないのに。
はい。 うんうん。 うん。 うん。 はい、そうですね。 うんうん。 うん。あ、そうなんですね。はいはい。
そう、だからちょっとその、なんか、まあ、やっぱりなんかそれでもあってなんか自分の時間がなんか取れなかったりだとか、なんか、ま、単純に、ま、財政的な問題もあるんもう、ああるんですよね、やっぱりなんか、飲み会とかやっぱり外でご飯食べると、なんか自炊とか比べて圧倒的にお金かかるんで、なんか、こういうなんか、自分のなんか誘いを断れないことによって、まあなんかちょっと問題というか、ストレスに多分、あのうん、繋がってる部分もあんのかなっていう風には思うので、かどうやったらなんかもうちょっとすって断れるようになるのかなっていう風に思って、ちょっと相談したくて、ちょっとあの話してますね、はい。
うん。 うん。そうですよね。はい。 うん。 うん。 うん。 いや、すごくよくわかるお悩みです。
うーん。
結構あの、お誘いっていうのは割と頻度が多いんですか？
あ、そうですね。結構私自身があんまりなんか、あの、つんか、誘いをなんか断らないので、なんか、ん、よく周りからもなんか、この人ノリいいわ、みたいな見られ方をしちゃってる節はあるんですよね。もうだから、あの、だから、ま、誘う時、ま、複数人誘うとしたら、あ、まるまるさん来てくれるもんなみたいな感じで、なんか誘われる対象として、なん、見られてるのか知らないですけど、結構誘われること多くて、ま、普通になんかめちゃくちゃ多い時とかはなんか、なんかもう普通になんか週4ぐらいでなんか、外でなんかあの飲んだりしてもう、なんか疲れるって思って <chuckles> 行ってるんですけど。うん。
うん。 うんうん。 ああ、なるほど。 うんうん。 うん。 うん。 おお、すごい、ね。 うーん、いや、それは確かにだいぶ疲れちゃいますね。
ほんとに、ん、そういう、ちょっと、ま、あの、最悪って言ったらあれなんですけど、ま、別に楽しく、まあいう、ゼロ楽しさゼロとは言えない言えないですけど、やっぱりなんか自分の趣味の時間取りたいですし、なんかより長く寝たかったりもありますし、ま、なんか、ま、自分もな結構ね、年もなんか、ん、20代も終わっちゃったっていうのもあって、もうどんどんどんなんか、健康的な生活とかに切り替えたい気持ちはあるんですよね。
うーん。 うん、そうですよね。 うんうん。 うん。 うん、いや、確かにあの、そういった集まりに参加する機会が多いと、割とあの、おっしゃっていただいたような自分の趣味の時間もそうですけど、タイムスケジュール自体も結構崩れがちにはなっちゃいますよね。
うん。 いや、そうなんですよね、ちょっと個人的には結構なんか割となんか、長く寝ないとちょっと、あんまりすっとなんか、あの、パフォーマンス100%発揮できるタイプではない感じはするので、なんかもうちょっとなんかね、あの、早く家帰って、もうなんか自分のなんか、ま、セルフケアの時間とか取れた上で、ちゃんとなんかじっくり寝れる時間取れたらなっていうふうに思ってるんですけど。
うん。 うん。 うんうん。 うん、なるほど。あの、誘われる場面っていうのは、その週4回とかも割とこう同じでグループの中というか、職場の方から週4回くらい誘われることがあるっていう感じなんですか？バラバラですか？
ああ。 あ、そう、しょ職場の人は1、2で、ま、その、ま、半分がま、友達ですね。結構友達自体は結構割と、ま、大学時代からの友人とか結構いるんで。ま、長く続いてる人とかかなりいるんですけど。ま、そういう方からなんか結構なんか、まるまるちゃん相談あるんだけどね、みたいな話とか、ま、なんか久々になんか女子会やろうよみたいな感じで言われたりとかっていうのが、まあなんか毎回違うんですけど。まあなんか、ま、いかんせん、そん結構人数多いので、ま、なんかその人たちがまあなんか1回ずつまあ、週1で誘ってったら、なんか、うん、どんどん埋まっていったりっていう感じですね、やっぱり。うん。
うん。 うんうんうん。 うん。 うんうん。 うーん。 あ、はい。 うん。 うーん、なるほど。いや、すごくハキハキ明るく話してくださるので、きっと、その、誘いたくなる方々の気持ちもとてもよくわかるんですけども、その、断れないっていう風に感じる1番の、あの、ご自身の感情っていうのはどういったところなんですかね？申し訳ないなだったりとか、その、例えば断って盛り下げてしまうのが悪いとか、嫌われてしまうとか、どういった感情なんですか？
<laughs> うーん。 うーん。うん、うーん。 はい。 ああ、正直、結構、なんか、自分自身、なんか、明るい感じっていうのが、結構、なんか、割と、なんか、作り上げたものな感じはあってですね、なんか、昔から、ちょっと、コミュニケーション能力苦手な部分はあったんですけど、なんか、ちょっと、やっぱり明るい、なんか、社会に出るにあたってちゃんと、なんか、明るい感じで、なんか、頑張っていった方がいい良さそうだなと思って、ま、大学で結構、なんか、ね、頑張って、あの、自分自身を、なんか、あの、いい感じに作り上げることができたんですけど、なんか、すなんか、その、なんか、ベースとして、なんか、盛り上げたりとか、なんか、あの、盛り下げないっていうことを、なんか、基本として、なんか、そういう人格ペルソナ的な感じでややってるので、なんか、その、なんか、盛り下げるだろうなっていうことが分かっているような言葉はあんま、なんか、自分の中で吐きづらい感じになっちゃってはいるというか、うーん、なんか、そうっすね。うーん。
うーん。 うんうん。 うーん。 うーん。 うん。 はいはい。 うーん。 うーん、<tsk> なるほど。 でも、その、しっかり作り上げたキャラクターで、ご友人もとても多いということだったので、ものすごく、その、あの、作り上げたっていうことですけど、とても成功されてるんですね。
うーん。 はい。 いや、ま、そうですね、やっぱりなんか、結構高校時代とかは、割となんか、ズバズバ物事言っちゃって、なんか、あの、普通にね、傷つけてた場合とかも絶対あったと思うんですけど、ま、なんか、やっぱり、そういうの、なんか、あ、慣らした上で、なんか、ちゃんと、なんか、結構ニュートラルな感じで、なんか、明るい感じでしゃべるようになってから、やっぱり、ま、なんだか、ま、それこそなんか就職活動とかも、なんか、するっと、なんか、うまくいくようになったりとか、やっぱりあったんで。ま、やっぱりそういうのが成功してはいるのかなっていうふうには思うんですけど、ま、とはいえ、なんか、あの、自分自身の、なんか、意見を押し通す力っていうのはちょっとやっぱり失われてる感じはしますよね。
うーん。 うんうん。 うん。 うーん。 うん。 うーん、確かに、あの、社会に出たり人と関わる回数とかがまた増えていくと、どうしてもこう、自分を少し作らなきゃいけないっていうことってあると思うんですけど、取り戻す時間っていうのもやっぱり同じくらい大事ではありますよね。
うーん。 うーん。 いや、そうですね。だから、それこそ私自身は今のところは、ま、体力的にはまだ、ま、ギリギリ持ってはいますけどま、なんか、それこそ、なんか、体力がもうほんとに、なんか、30代40代50代ってなっていく中で、もう減っていく中で、こんなに、なんか、こういう、ここんなにこう、なんか、いろんな人たちと交際できないよってちょっと思いは絶対、どっかで生まれうること感じはするので、やっぱりなんかね、自分のなんか、セルフケアに取るための時間をね、取れるように、もうちょっとなんかね、あの、なんか、ま、私は、ま、今傷つけるから、ま、断るの嫌って感じになってるんですけど、ま、傷つけない断り方だとか、なんか、違和感なくすってやめなんか断れる方法とかね、なんかアドバイスとか頂けたらすごい嬉しいなと思ってて。
うーん。 うんうん。 うん。 うんうん。 うん、ふん。 うーん。 はい。 はいはい。 うん。 うーん、そうですよね。一つあの、割とよく言われる、あの、やりやすい方法として紹介されるものだと、この、自分以外の理由で断るっていうその、自分の感情ではなくって何か別の用事があるだったりとか、どうしても外せない用事が先に入っているだったりとか、日にちが先に決まってる場合は、あの、向こうが提示されてきた日にちがあるのであれば、そこにそういう理由を当てるっていうことはできるかなと思ったんですけど、それだとどうですか？
うん。 うーん。 うーん。 うーん。 ああ、なるほどなるほど。だから、まるまるさんに まあ、まるまるさんって言わなくてもいいですけど、ちょっとなんか例えばですけど、「まるまる、なんか言うと思ったん、お友達にもそれ誘われててごめんね」みたいな感じですよね。
うん。 うーん、とか、あの、その日はどうしても仕事が忙しいだったりとか。
なるほ うーん。ああ、でもなんか、職場の人とかだったらなんか、大体なんか結構なんか、同じ部署の人が誘ってくること多いんで、なんか仕事の内容を多分なんか、状態とかも大体分わかられてて、ま、その辺は難しいかもしんないんですけども、友人は、使って、なんか断るとかだったらね、割とスルッといけなくもないかなって風にはちょっと今聞いてて思いましたね。
うんうん。 うんうんうん。 うんうん。 そうですね、あの、誘ってくる、そのコミュニティが別々なのであれば、そのご友人に対してはお仕事を理由にできますし、職場に対しては、その自分のプライベートの用事も先に先約があって、だったりとかもできるような感じもしますし、あと、その、おっしゃっていただいたような、あの、しっかり明るいキャラクターをきちんと作り上げられているっていうことだったので、あの、ほんとにフランクに、どうしてももう、仕事も忙しくて今週は無理です、みたいな明るい断り方もちょっと盛り下げてしまうなっていう感じですか？
うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。いや、ていうか何か今まで行き過ぎてた感じ、可能性ありますよね。なんか今までなんかめっちゃなんか、ノリ良かったのに、いきなり何か行かなくなったら、なんかあの、相手から、ななんか、あれなんかめっちゃきなんかいきなり嫌われたかなとか、なんか変ななんか見られ方したらちょっと嫌だな、なんて思いはありますけど、ま、どうでしょうね？やっぱり。ま、大丈夫ですかね？別にそんな気にし過ぎですかね？
ああ。 うんうん。 うんうんうんうん。 うーん。 そうですね、あの、いきなり全てを断ってしまうっていう風になると、また、ちょっと、あれ？ていう風には思われるかとは思うんですけど。うん、例えば週に4回ある予定とかを、あの、徐々にというか、3とか2とか少しずつグラデーションをつけて、減らしていって、ちょっといいところに持っていくっていうのは、あの、周りからしても、ちょっと時間はかかるかもしれないんですけどね、ご自身の、 ボスには割と有効かなっていう風にも感じます。
うん。 ああ。そうですね。うん。 ああ、なるほどな。 うんうん。 ああ、ま、確かになんか、ぜるいちんもうもう、あんなにめちゃくちゃ多かったので、いきなり全断りは、すごいなんか客観的に見ても絶対違和感ありますもんね。あ、じゃあ、そういいたかだともうそれこそなんか病気の人が、なんかあの、少ないご飯からなんかどんどん増やしていくにあたって、結構なんか、あの、グラデーション的に増やしていくように、なんか、減らしなんかグラデーション的になんか4321みたいな感じで減らしていければ、ま、確かに、あの、相手側からかもなんか違和感はないかもしんないですね。でもなんかすごいちょっと不安に思うのが、ま、なんか職場の人たちは、まあ、グラデーション的に減らすのもいいんですけど、なんか、友人とかだと割となんかバラバラに誘ってくるんで、その貴重ななんか機会が、あの、なくん潰されてしまうって思うと、なんかちょっと申し訳ないですなってちょっと気持ちがやっぱりあるんですよね。
うーん。 うーん。 うんうん。 <laughs> うんうん。 うん。 はい。 うんうん。 うーん。 うーん、わかります。あとは、その、急に誘ってくる、向こうが日付を提示してきたとしても、自分の中で無理がない、ちょっと先の予定に埋めて、あの、予定を、もう1回調整してもらうっていう方法で、週で見ればその回数自体は減らす、でも、ちょっと先の予定まで入っているっていう状態にしていけば、その相手は回数を減らされたっていう風には感じないかなっていう風にも思います。
そうです。 うん、うーん。 ああ。 あっ、そんなるほど。 うーん。ま、確かにそうですよ。お友達関係であれば、確かに、なんか、あの、相手の、なんか、生活も、なんか、色々あるんだろうっていう風に理解してくれそうですし、単純にあれですもんね、なんか、行かないとは言ってないし、実際に、なんか、時間も取ってくれてるっていう、なんか、事実が確かに相手からすれば、なんか、別に、なんか、軽んじられてる感じはないかもしんないですね。
うーん。 うん。 <laughs> うーん、あと、少し、こう、グラデーションをつけていければ、ご自身の中で1か月にこのくらいは、あの、何かに参加しても大丈夫だな、っていうような、ちょうどいいバランスっていうのも見つけられるんじゃないかなと思うんですけど。<clicks tongue>
うんうん。 ああ、確かに確かに。まま、とりあえず、なんか、今の時点だと、ちょっと、多すぎるなっていう風な、自分的には思ってりするところがあるんで。ま、とりあえず、ちょっと、なんか、じわじわと減らしていってみて、まなに今の自分に、なんか、1番ヒットして、なん、かつ、まま、友達だったりとかを傷つけずに、なんか、いられる範疇の、なんか、断り方とかね、あの、参加は参加する、ま、パーセンテージとかをね、決めていければなって、すごい、なんか、今の話聞いて、なんか、前向きに捉えられたなって思います。なんか、非常に、なんか、参考になるお話聞けて良かったです。ありがとうございました。
うーん。 うんうん。 うん。 うーん。 いいえ、こちらこそ、ぜひ、あの、交友関係もプライベートも、充実させていただけるように応援してます。<clicks tongue>
<laughs> ありがとうございました。
ありがとうございました。